Ich bin auf so viele Sachen ehrlich gesagt stolz, also das klingt jetzt total lächerlich. Ich bin auch bei bei uns so stolz mit unserem Kind, dass wir dann das nicht haben schreien lassen. Das hat noch nicht einmal quasi Angst gehabt dann in dem Sinne. Wir haben das nie schreien lassen, nie hängen lassen, wir haben immer alles gemacht, 100 %. Wir haben nie bei irgendwas wirklich jetzt k also extra irgendwas gemacht, wo mir es war immer im Interes im besten Interesse vom Kind, nie von uns selbst.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, das stimmt.
Da drauf bin ich stolz, dass man das so durchgezogen hat, vor allem so in den ersten 2 Jahren, dass man quasi dieses Grundvertrauen aufbaut war mir wichtig.
Ja, ja, das stimmt. Das ist echt cool.
Und es war ultra anstrengend und h schrecklich und hart. <chuckles> Ja.
Boah, das war wirklich so anstrengend so anstrengend. Es ist jetzt noch anstrengend. <chuckles>
Ich weiß, aber es aber ist trotzdem ist jetzt aber nicht mehr so schlimm und ich finde, es hat sich extrem ausgezahlt. Ich finde nämlich, das wird so 'n lieber kleiner Kerl, sind jetzt so immer f man man weiß einfach, dass der sich gemocht fühlt, weißt du? Der hat keine Zweifel, der kann dann so sein, wie er will. Ich mag das.
Ich weiß. Mhm. Genau. Genau, das gibt einem das g genau, das gibt einem g gute Vibes, dass man weiß: „Okay, der ist so der hatte jetzt 2 Jahre, in denen der so in denen der so ja, so alles toll war und da wurde alles wurde für ihn gemacht.“ Der wurde immer immer lieb behandelt, der wirde nie der muss nicht alleine irgendwie leiden, der muss nicht schreien, der muss nicht weinen, der muss also, dass einfach alles für ihn gemacht wurde, dass der einfach 2 wunder also diese ersten 2 Jahre das so toll hatte und alles so ja, so ist, wie es sein sollte für ihn. Das finde ich auch ganz klasse.
Der hat keine Angst vor uns so, weißt du? Ja. Ja.

Und fürs selbe Geld kriegen wir da, wo wir hinwollen, da wo der Wert immer so beständig ist und da kriegen wir nur so 'n ganz kleines Haus für und ich sage dir, meine Eltern, die sind dann die, die vor diesem kleinen Popelhaus dann stehen und sich dann so denken: „Oh mein Gott, das geht gar nicht.“ Aber wenn wir da in dem Ort wohnen würden, wo unser Haus so gar nicht wertbeständig ist, aber du hättest da so 'ne Riesenbude stehen, dann würden die sich denken: „Boah krass.“
Ja, warum wohnen die jetzt hier? Genau. Hm. Wow. Ja, ja, dann dann würden die sich denken: „Wow, wie wie toll sind die denn? Die haben's "ja, ja, genau. Ja, das ist aber wirk das ist aber so, ähm, klassisch auf jeden Fall. Die haben da die haben da so andere andere Dinge, die sehen dann gar nicht das Ganze drumherum, dass man da viel mehr Möglichkeiten und alles Mögliche hat. Die sind dann nur so: „Ja, das muss aber das tolle Haus muss da aber gut aussehen."
„Die haben's geschafft.“ Ja, genau. Ich weiß auch noch, der Leo, der war doch mal so frech. Dann hat er doch auch irgendwie gesagt, weil wir nicht hierbleiben wollten in Bescheid, dann hat er gesagt: „Und dann enden sie in Trier West so.“ Weißt du das noch?
<swallows> Ja. Ja, ja, genau.
Und dann weiß ich noch, dass ich dann damals gesagt habe: „Und mein Haus in Trier West ist aber doppelt so viel wert wie deins in Bescheid“ so.
Ja, ja.
Wo ich mir dann auch so denke so: „Wie bitte?"
Ja, aber das sind wie gesagt, das finde ich aber ja, finde ich aber brauchst du ja, aber so mit so Leuten dann da irgend so was zu diskutieren, das ist ja so ist ja Käse. Bringt ja gar nix.
Frech. Einfach frech so Leute. Ich weiß, aber ich finde so das ist so 'ne freche Aussage.
Ja, aber ich sage mal so, was was erwartest du von so jemandem? Ganz ehrlich. Ich finde es einfach nur
Verstehst du? Ich weiß, aber es war so 'ne Frechheit. Was für 'ne Frechheit, also, ich finde es
Ja, natürlich, das ist da ist das 'ne Frechheit, um Gottes willen. Aber es ist halt trotzdem die Person dann da von so was lasse ich mich dann aber nicht nicht runterkriegen, also
J ja, ich auch nicht. Um Gottes willen, das ist mir so was von egal. Aber so
Mhm.
Was will der von mir mäßig?
Ja, ja. Ja, das ist schon ist schon verrückt, das stimmt.

Ich wollte dich, weil du so ex äh, genau, ich wollte dich, weil du uncool bist. Das war mein <chuckles> das war mir das Wichtigste, ja. Ne, ja, aber du weißt, was ich meine. So, du hast ja zu der Zeit denkst du dir so: „Oh, das ist so das Wichtigste überhaupt“ und dann, äh ja, das wär jetzt quasi so das das Nervigste überhaupt. <chuckles>
<laughs> Mhm. Ja. Ja, Ist so.
Mhm. Ja, das finde ich auch witzig.
Total dumm. Ja, das meine ich jetzt auch damit, dass man da so gute Entscheidungen getroffen hat und sich dann jetzt so im Nachhinein denkt: „Okay“
Ja.
„Jetzt habe ich jemanden, der mit dem Kind so Enten füttern geht und der fühlt sich nicht zu cool dafür.“ Weißt du?
Mhm. Ja, ja, das stimmt, ja. Da das ist halt das Wichtige, wo ich mir so denke: „Ah ja, das ist äh, ist schon cool, dass man das so macht."
Hm, ja.
Ja.
Also bist du jetzt auch froh, dass ich nicht auf Rock am Ring gefahren bin, ne? <snorts>
Finde ich auch. Ja, ja genau. Aber s aber so Sachen halt, weiß weißt du, wie ich meine. Also das ist ja schon
<chuckles> Ja, ja ja.
dass man dann dass man dann so was hat, finde ich schon finde ich schon cool, dass man das hat.
Genau.
Hat man dann auch gu hat man gut gemacht eigentlich, muss man ja sagen, wie's ist, dass man sich da so
Ja, man hat sich nicht komplett ins Aus geschossen.
sowas gemacht hat. Genau, genau das meine ich ja, dass du dann da gibt's so f ja, wie gesagt, man sieht ja immer, wo da wo das hinführt.
Genau.
<chuckles> Finde ich auf jeden Fall witzig. <chuckles>
Oh. Ist so
Das stimmt. Aber das ist ja dann auch wieder so 'n das ist so lustig. Ma man hat das aber gar nicht so als als, ähm als Erfolg dann so. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, finde ich, ist das schon so 'n Ding, ja.
Doch ich schon. Ich habe das als Erfolg immer also ich sehe das für mich als Erfolg.
Mhm. Ja.
Also schon immer schon, also
Okay.